ใช่ ใช่ ผม อันนี้ผมก็เลยมองว่า ไอ้เรื่องของการคมนาคมเนี่ย เอาจริง ๆ อะ มันมีส่วนช่วยในเรื่องของความที่เราอยากจะไปเที่ยวเหมือนกันนะ
ค่ะ อ๋อ แน่นอน
ถ้าเราพูดถึงเนาะ เพราะว่ารู้สึกว่า อะไรที่มันง่ายอะ มันก็ดูสบายไง มันก็ดูแบบว่าเราไม่จำเป็นต้องวางแผนเยอะ อะไรเยอะอย่างเงี้ย อย่างผมอะ อ่า อย่าง อย่างคุณที่บอกว่าชอบดูสวนสัตว์ใช่ไหม? สวนสัตว์ใหญ่ ๆ อะ อา เคยไปเขาเขียวไหม?
จริง ใช่ ค่ะ เขาเขียวยังนะ
คือ ช อ่า คือเขาเขียวอะ มันเป็นสวนสัตว์ที่ดีมากเลยนะ มีทั้งกลางวันกลางคืน แล้วก็หลาย ๆ อย่าง มันดี แล้วมันเป็นธรรมชาติมาก แต่ว่า สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อเสียเลยก็คือ เราต้องเอารถตัว รถส่วนตัวไปอะ
เหรอคะ? อ๋อ เออ เออ ค่ะ
อย่างเดียวเลย เราไม่สามารถแบบว่า อ่า มีรถ ไปส่งไปนู่นไปนี่อย่างเงี้ย ใช่ มันก็เลยแบบว่าลำบาก เพราะฉะนั้น แบบว่า ผมชอบนะ เขาเขียวอะ แต่ก็เลย เลย ก็เลยไม่ได้ไปบ่อย ใช่ มันก็เลยแบบปัญหาอย่างงี้ไง อืม
อ๋อ มัน มันไกลใช่ไหม? อืม ค่ะ อือ ๆ ๆ อ๋อ ใช่ ไม่เหมือนแบบไป ซาฟารีเวิลด์อะไรอย่างงี้เนาะ <chuckles> มัน มันจะแบบสะดวกกว่า ใช่ไหม? <chuckles> แต่บรรยากาศอาจจะต่างกันหน่อย
อา ใช่ ๆ ๆ สวนสัตว์ดุสิตอย่างเงี้ย เออ
ใช่
ยังอยู่ไหมนะสวนสัตว์ดุสิต? เห็นว่าเหมือนเขาปิดไปแล้วเปล่า?
โอ้ ไม่แน่ใจ
เหมือนเขาปิดไป หรือว่าปิดปรับปรุง ไม่แน่ใจ
น่าจะปิด เพราะว่ามันแบบ โอ้โฮ! จริง ๆ ก็ น่าเห็นใจ แบบว่าบรรดาน้องสัตว์ต่าง ๆ แบบว่ามันอยู่ในเมืองมากเลยนะ ใจกลางเมืองมาก
มัน มัน มันดูไม่ค่อยดีอะน่ะ ใช่ไหม? คือมัน มันดูไม่ดีเลยอะ

อืม เพราะว่ามันเดินทางสะดวกกว่า หรือ หรือว่าอย่างงั้นไหม? บางคนก็ชอบแบบว่า เออ เหมือนแบบไปคนเดียวก็สะดวก จะแบบไปไหน กี่โมง เดินทางยังไง ก็คือเลือก เลือกเอง อะไรอย่างเงี้ย แบบนั้นหรือเปล่าคะ? อ๋อ
อา ใช่ แบบนั้นเลยครับ แบบนั้นเลยครับ เพราะว่า เอ่อ ถ้าสมัยเรียนต้อง ต้องเกริ่นไปสมัยเรียนมหาลัย หรืออะไรอย่างงี้ก่อนเนาะว่า แน่นอนแหละว่าเด็ก ๆ อะ พอเป็นช่วงมหาลัย เขาก็อยากจะนัดเพื่อนไปนู่นไปนี่กัน ถูกไหมในกลุ่มอะ? นั่นแหละ มันนัดแล้วมัน มันล่มตลอดไงครับ นึกออกไหม? เออ
ค่ะ อา ใช่ ๆ อ๋อ แต่นี่คือนัดหลายคนไหม? แบบเกิน 5 คนไหมคะ?
เกินครับเกิน
เออ ถ้าเกิน 5 คน โอกาสล่มค่อนข้างสูง <chuckles> ใช่ไหม?
ใช่ เพราะ ล พอ พอมันล่มอย่างเงี้ย เราก็แบบว่า เออ เรา เราไปคนเดียวก็ได้ อย่างเงี้ย มัน มันจะได้แบบว่าสะดวก ทำอยาก เรา เรานึกแบบอยากไปอย่างเงี้ย สมมติเรานอน ๆ อยู่อย่างเงี้ย เราไปดูยูทูบ เราไปเห็นคลิป เฮ้ย ตรงนี้น่าไปอะ เราไปพรุ่งนี้เลยก็ได้ อะไรอย่างงี้ไงเนาะ ใช่ ๆ
อ๋อ ค่ะ อา เออ ก็ไปเลย อืม อ๋อ ค่ะ พอจะเข้าใจ
ใช่ แต่ถ้าเป็นในเมืองอะ มันก็จะสะดวกไง ถ้าเกิดว่าเรานัดกับเพื่อน อะไรกันอย่างเงี้ย ใช่ไหม มันก็จะไปง่าย ไปอะไรอย่างเงี้ย เนี่ย อย่างไปเยาวราชอย่างเงี้ย เราก็นั่งแค่รถไฟฟ้าใต้ดินอย่างเงี้ย อะไรไปเงี้ย มันก็สะดวก ใช่ไหม? อือ
เออ ไม่สะดวก ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ เออ โอ้ สะดวก อืม ใช่ ๆ
แล้วฝั่งนั้นล่ะครับ ชอบเที่ยวแบบไหนมากกว่ากันล่ะครับ?
เออ ถ้าเอา จริง ๆ ก็ชอบธรรมชาติมากกว่าค่ะ แต่ถ้าไปเที่ยวในเมืองใหญ่ ก็พอไปได้อยู่ เพราะว่าอย่างที่เที่ยวบางที่อะ มันก็จะในเมืองใหญ่เนาะ ถ้าเป็นเหมือนแบบพวกพิพิธภัณฑ์ อะไรอย่างเงี้ย
หือ ครับ
หรือว่าเป็นสวนสัตว์ขนาดใหญ่ อะไรพวกเนี้ยค่ะ สำหรับในบางที่อะเนาะ อืม
ม อา
แต่ถ้าเป็นที่ ค่ะ
อ้าว แล้ว แล้ว แล้วห้างอะครับ ปกติไปเดินห้าง ไปเที่ยว ห้าง อย่างงี้ไหม?
อ๋อ ก็ ก็ไปค่ะ ก็ ก็มีบ้างค่ะ แต่ถ้าไปห้างเนี่ย จะแบบว่า <tsk> มีจุดมุ่งหมายนิดหนึ่งนะ คือ แบบ เอ่อ จะ อือ แบบนั้นน่ะค่ะ จะไปซื้อ อ่า ใช่ ไปซื้อของ หรืออยากกินอะไรแบบเป็นพิเศษ
อา ก็ ย จะไปซื้อนู่นซื้อนี่ อะไรนี่แหละ ใช่ไหม? ก็ไม่ได้ว่าจะไปเที่ยวอะเนาะ อา

ใช่ ๆ ๆ ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะโดน ก็ ก็เราก็คนไทยอะ เออ เรา เรา เราก็นึกว่าจะโดนแต่ต่างชาติอะ บอก "อ้าว คนภาคกลางก็โดนเหรอเนี่ย?"
เออ ใช่ไหม? เออ ใช่ เออ ต้องพาเพื่อนที่แบบว่า
เออ
พูดภาษาเหนือได้ด้วย ไปด้วย
ใช่ ๆ ๆ ๆ
แต่ไม่เป็นไร ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เนาะ
ใช่เลยครับ ผมว่าตรงพวกเนี้ยมันก็เป็น เป็นประสบการณ์
มันผ่าน มาแล้ว ไม่รู้จะยังไงดี มันผ่านมาแล้ว อืม
ใช่ ๆ แล้ววันนี้มี แพลน จะไปแบบต่างประเทศบ้างไหมครับเนี่ย? หรือว่ามีที่ไหนที่ชอบไปบ้าง ต่างประเทศ?
อืม ไม่ได้ไปบ่อยนักหรอกค่ะ แต่ก็มีเคยไปบ้าง ใกล้ ๆ อะไรเงี้ย
อือฮึ อา อ้าว แล้วมี มีที่ไหนแบบอยากไหม รู้สึกว่า เฮ้ย เรา น่าจะต้องไปให้ได้ อย่างเงี้ย อยากไปสัมผัส อะไรเงี้ย มีไหม?
ไม่ไกล อือ ชอบ จริง ๆ อะคือชอบแบบว่า ภูเขาใหญ่ ๆ สวย ๆ
อา
ค่ะ ถ้าไปได้ก็ไปทั้งนั้นแหละ เอาแบบใหญ่ ๆ สวย ๆ <chuckles> ใช่
ภูเขาเหรอ อันนี้ก็ต้องดูนะว่าเป็นภูเขาแบบไหนเนาะ มันจะเวียนแบบภูเขาแบบว่าเขียว ๆ หรือว่าเป็นแบบว่าเทือกเขาแบบ หินปูนหรือว่าเป็นแบบ น้ำตาล ๆ หน่อย
ค่ะ ได้ทุกฤดูเลยค่ะ <chuckles> ช่วง เออ อ๋อ ขอแบบ เป็น ขอเป็นช่วงแบบว่า อ่า ฤดูที่ต้นไม้เขียว ๆ นะคะ หรือไม่งั้นก็แบบจะเปลี่ยนสีก็ได้ค่ะ หรือจะเป็นหิมะก็ได้ค่ะ อะไรเงี้ยค่ะ แต่คือแบบ เอ่อ ชอบเห็นมันแบบว่ามันเหมือนเป็นภาพวาดสวย ๆ แบบใหญ่ ๆ อะไรเงี้ยค่ะ อือ
อ๋อ เขียว ๆ อ๋อ

สมัยนี้ก็ดูสะดวกขึ้นจริง ๆ นะ ถ้าเกิดว่าพูดถึงใน ในเรื่องไอ้นี่เนาะ สมัยก่อนน่ะ อ่า ก่อนที่ผมจะเข้ากรุงเทพเนี่ย ผมจะเป็นโรงหนังที่แบบต่างจังหวัดอะ อาจจะเป็นแบบโรงเล็ก ๆ อะไรอย่างเงี้ย ตอนนั้นน่ะถือว่าโอเคแล้วนะ สำหรับเด็กต่างจังหวัด แต่พอเข้าไปในกรุงเทพอะ คือตอนนั้นเหมือนเขาเปิดตัว ผมเรียน ม.เกษตรไงตอนนั้น แล้วเขา แล้วมันอยู่ใกล้เมเจอร์รัชโย ใช่ไหม ที่นี้ก็ อ่า สะดวกเลยทีนี้ นั่งรถไฟฟ้าไป ตอนนั้นยังไม่มี ตอนนั้นยังสร้างไม่เสร็จ แต่ก็ แต่ก็ใกล้ สบายอยู่ ตอนนั้นมันมีไอ้บัตร ไอ้นั่นอะ ไอ้บัตรที่เป็นบุฟเฟต์อะ เขาเรียกว่าอะไรนะ ไอ้ M Pass ไหม? ผมจำไม่ได้แล้ว
ใช่ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม <smacks lips> ค่ะ เป็นยังไงคะ? ค่ะ อา ๆ ใช่ ๆ <chuckles> ง่ายเลย อา ๆ ใกล้แหละ อ๋อ อา ๆ เหมือน เหมือน อา พอ พอจะ <tsk> คุ้น ๆ อยู่ เขาจะมี โอ้โฮ เพลิดเพลินเลย
อา ใช่ มันคือเป็น ไอ้บัตรบุฟเฟต์อะครับ ประมาณ 200-300 มั้ง ดูบุฟเฟต์กี่รอบก็ได้ เรื่องไหนก็ได้ แต่มันจำกัดเฉพาะนักศึกษาไงช่วงนั้น มันยังไม่ได้เปิดแบบทั่วไปเหมือนแบบสมัยนี้ โอ้โฮ ตอนนั้นก็คือเรียนเสร็จผมไปเน่า เรียนเสร็จผมไปดู ดูไว ดูวนอย่างเงี้ย บางเรื่องดู 2-3 รอบอะ อย่างแบบ Bohemian Rhapsody อะ ผมดู 4 รอบอะ <chuckles>
ค่ะ เออ อา ใช่ ๆ เออ ใช่ <chuckles> เออ อ อา ๆ <chuckles> เออ มันจะมีโปรเยอะเนาะ
ใช่ รู้สึกว่าคุ้มมาก ใช่ครับ
จะมีหลายอย่างเลย บัตรเบิดอะไรก็ไม่รู้ โปรเปอนู่นนี่นั่น ใช่
ใช่ ถือว่าก็เป็นการเที่ยวอีกแบบหนึ่งนะครับ อันนี้ก็เป็นการเที่ยวในเมือง ใช่ ๆ
เป็นการผ่อนคลายนะ เป็นการผ่อนคลายของเราอีกรูปแบบหนึ่ง ใช่ จริง ๆ